آه، يعني هي مشاعر كويسة آآ بس ليها حدود، لازم يبقى ليها حدود، لكن لمّا يبقى حد عنده المشاعر دي ومش بيفكّر في نَفْسه تمامًا و آآ و و والمشاعر دي ما لهاش حدود ما لهاش حدود تمامًا وما بتقفش لأ، باشوف إن ده ممكن ينقلِب على الشخص نَفْسه يعني باحس بكده بصراحة.
اهم إمم. هو اللي أنتِ وصلتِ له دلوقتي يُعتبر نُضج كبير جدًا، إن الواحد يقدر يعرف الفرق بين مشاعره ومشاعر غيره، يقدر يعرف حدوده، إيه اللي يقدر يقدّمه بالضبط وإيه اللي م يعني الموضوع كبير عليه وإنه لازم يسيب الشخص هو اللي ياخُد القرار، فده في حد ذاته يعني نُضج مش كتير من الناس بتوصل له
إمم. اهم.
بس احكي لنا أكتر إيه الموقِف ال يعني خلّاكِ تفكّري بالأسلوب الجديد ده أو اللي خلّاكِ توصلي لمرحلة النُضج دي؟
آآ بُصّي هي آه، يعني م م هي عدّة مواقِف آآ كانت بت بتظهر من من شخص في حياتي واحدة صاحبتي يعني، آآ صاحبتي دي أنا كنت م باتعامل معاها بالأسلوب اللي أنا كنت باحكي لِك عليه ده
اهم. اهم.
فكنت دايمًا مُتواجدة ودايمًا باقول تمام ودايمًا باقول حاضر ودايمًا ب ب باشيلها في أزمات وباعمل لها حاجات كتير أوي وكده، ف كانت جات عليّا فترة أنا كان غصب عنّي كنت ف ف في مرحلة كده في حياتي اللي هو، آمم كنت يعني اللي هو يعني آآ آآ م مُحبطة وتعبانة ذهنيًا و وفكريًا وكل حاجة. ف آمم م مش هاقول لِك قصّرت في حاجات لأ، بالرغم من ده كنت باعمل حاجات برضه ليها، بس ما كانش بنِفْس الحماس وبنَفْس ال مش عارف إيه كده اللي هي متعوّدة عليه اللي أنا أصلًا عوّدتها عليه
إمم. اهم. أيوه، أيوه.
ف ف فلمّا بدأت اللي هو أبقى في الوقت اللي أنا كنت مُتخاذلة فيه ده آآ ب باعمل لها الحاجات مش بنَفْس الشكل هي بدأت تتغيّر جد يعني بدأت تتغيّر جدًا، جدًا اللي هو أنتِ ما أنتِ بن بتعملي معايا كده ليه أنتِ ليه، أنتِ اتغيّرتِ معايا، أنتِ مش عارف إيه. <tsk> فاللي هو بدأت أقعُد معاها مرّة و2 و10 يا بنتي الموضوع ما لوش علاقة بيكِ يعني، أنا ما اتغيّرتش معاكِ، أنا لسه نَفْس الشخص ولسه باحبّك نَفْس الحُب وكل حاجة، أنا بس يعني مش قادرة باحاول أكون مُتواجدة معاكِ بس بساعات حاجات بتقع منّي ب آآ علشان ال ال الحالة اللي أنا فيها بس مش عشان سَبب فيكِ تمامًا.
إمم. اهم. إمم، إمم. أيوه، أي
فكنّا آه.
يعني هو بيُعتبر سَبب فعلًا إن الناس بتتعوّد على أسلوب معيّن في التعامل فتبتدّي لمّا يب تحُطّي حدود لنَفْسِك أو تعرفي قيمة نَفْسِك بيبتدوا الناس بقى يقولوا إيه، لأ، يعني إيه إيه بقى التغيير ده، إيه سَببه، هي ليه بقى مش زي الأول؟
بالضب